Evet. Ya, aslında sanırım ikisi de benim için. Şimdi irade önemli çünkü, eee, yapılması kolay bir şey değil. Şimdi bir de bunun bir alışkanlık hâline dönüştüğünü düşünürsen, eee, hani böyle ki dün yaptım, mesela dün ilk denememi yaptım, eee, bir şeyi başardım. Ben normalde telefonla oyalanmam sadece, telefonla oyalanırken bir de canım bir şeyler atıştırmak ister gece gece, hani en sağlıksızı. Dolayısıyla, eee, evet 9:30'da yatağa girdim ama maalesef 11'de uyudum ama bu sefer şöyle bir gelişme vardı. 1 telefon yanımda değildi. Hani tavana baktım boş boş, yatakta döndüm birkaç saat. Imm, 2 eee, hiçbir şekilde abur cubur yemedim. Şimdi bu bir gelişme aslında. Iıı, <chuckles> yine hayatımdan bir 2 saat gitti ama olsun. <chuckles>
Çok güzel. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Olsun. <chuckles> Nasıl? Hımm. Güzel. <laughs> O. Süper, evet. Evet. Büyük de bir gelişme. <chuckles> <chuckles> Peki, ya, aslında şöyle bir şey de var alışkanlıkları oluştururken çoğu zaman, eee, insanların, işte, her gün yapmalıyım onu baskısına girdiği söylenir ya sence böyle bazen ara vermek, yani kendine izin vermek de, o alışkanlığın bir parçası olabilir mi? Yani, sen şu an bir rutin oluşturmaya çalıştığın için belki ara vermeyi düşünmüyorsundur ama bu çok sık olursa mesela esneme payı bırakmak hakkında ne düşünüyorsun?
Hı hı. Evet. U! Hı hı. Hıı hı. <tsk> Şimdi bu bence hakikaten iradeyle ilgili. Ben, eee, kendime esneme payı bırakabilecek kadar iradeli bir insan olduğumu düşünmüyorum.
Hı hı. A! <chuckles> Önemli bir çıkarım. <chuckles>
Yani, öyle söyleyeyim, yani. Şimdi ben mesela diyelim ki 2 hafta boyunca bu rutini tutturmayı başardım. Hani benim için çok verimli ve sağlıklı bir hayat olur bu. Eee, şunun riskini almak istemem. Aman hadi bugün de kendime ödül vereyim. Böyle abur cuburları alayım yanıma, sosyal medyada 2 saat boş boş geçiriyim. <chuckles> Onun çünkü ertesi günü gelir bende.
Hı hı. Evet. <chuckles> He. <chuckles> Salamam diyorsun. <chuckles> A, hayda. Peki yani, bu kusursuzluk yerine ama aslında senin söylediğin bir yandan da irademin yoldan çıkmamasını sağlamalıyım, ııı, düşüncesi. Yani, peki aslında bu devamlılıkla bir barışma hakkında ne düşünürsün? Aslında belki de, ımm, bu sürdürülebilirliğin anahtarı olabilir mi acaba?
Aynen. Evet, aynen.